ええ、あ、うん、これうん。
で、あの、私のこの気持ち的なネガティブなものを、あの、足につさ伝わらせていくときの、こう
うん。 <laughs> わ、あ、はいはい、もう、持って行ってくれっていう感じですか？ああ、そうか、あ、じゃ、もうほんとに、あの、すっきりするかしないかというよりも、そこに、うん、エネルギーをこう、ちゅうすい集中させるというか、もう、ま、イメージ的にはそうですよね、きっとね。うん。う、うーん、うん。
はい、そうです。はい。あ、そうなんです、まさしく。 そうなんだ。はい、もう周りの人から見たら、なんか変に力、多分僕入ってるんで、その時。「何、こいつやってんだろう？」って思われてると思います。
あ。 ね、でも、え、でもきっと意図的にやっぱりその、うん、ネガティブなもの？うん、感情だとかそういった色んなものを、うん、出すっていうこうちゃんとした、うん、理由がありますもんね。なんとなくのひ
はい。 う、そうなんです。出てはいってないんでしょうけど、気持ち的なものですよね、ほんとに。
うん。 うん、やっぱり押し出す、こじ自分の中から押し出していくっていう感覚はね、おありですよね。へえ、あ。うん。
そうですね。で、それやるとなんだかもう気持ちがやっぱり、あの、ま、ネガティブ要素な気持ちが多い時は、あの、心なしか魚が多く集まってくるような気がするんでしゅ。
うん。 ふん。 うん。 <laughs> それはいいですね。なんか、うん、気のせいか、なんとなく足が、じゃなくてもう魚が多いって、いや、目に見えていいじゃないですか、うんうん。へえ。
はい。 気のせいあ、ま、はい。 そうなんです。ま、そういう気持ちで、あの、はら払いのけて、お風呂で、まあ、ゆっくりこう気持ちよく浸かるみたいなそんな感じですね。
うん。 うん。 なんかある意味お祓いみたいなものですよね、これ、邪気をとかこう、<laughs> うん、ね。いや、でもほんとに、いや、これ、でもそういうのがあるお風呂屋さんとかこう温泉って、あの、よくあるんですか？それともやっぱり珍しいんですか？
<laughs> そうかもしれない。はい。 ああ、ものすごく珍しいと思います。見たことないんで、そこしか。
ねえ、うん。へえ、いや、すごいものが存在するんですね。うーん、へえ、ええ、うん。
そうなんですよ。ま、それ、ありがたいことに、すあの、人も少ないところなので
ん。 うん。あ、すうん。
はい、あの、特に行きやすく
あ、じゃ、ますます行きたくなる理由があるっていうことですね。うん。へえ。う、ん。
はい。 そうなんですよ。まあ、そっからお風呂に入って、あの、1回外で、あの、休憩してるとそこってあの、山に少し囲まれてるんで
うん。 あ！おお、いい空間ですね、うん。
はい。そうなんです。鳥の鳴き声とか、虫の声とかいっぱい聞こえるんですよ。
ん。